Merak ediyorum da karar verirken nelerden etkilenirsin?
Yani, yakın zamana kadar karar verirken aslında toplum ne der, başkaları bu konu hakkında ne düşünür, ııı, düşüncesi çok baskındı bende. Bunun sebebi de süper egomun çok yüksek olmasıydı. Bunu yakın zamanda fark ettim aslında ben, yani, ımm, böyle kararlar veriyorum diye ve sonra bu ka farkındalıktan sonra tabii bu biraz değişti. Kendimi değiştirmeye başladım.
Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Peki, bu, nasıl fark etmeye başladın? Ne oldu da, eee, bu seni, "Evet. Ben, bunu fark ediyorum ve değiştirmem gerekiyor", eee, durumuna geldi?
Ya bir tek tek bir keskin olaydan bahsedemem ama şöyle, bi o bir süreçti. Eee, benim zaman zaman bunu fark ettiğim, "Ya üf, başkalarını da çok kafama takıyorum, bunu yapmamalıyım" dediğim ama, eee, b ama işte çok da önemsemediğim çok zaman o çok deneyimim olmuştu. Sonra, eee, artık, ııı, bunları o kadar çok yaşıyorsun ve sana yük olduğunu fark ediyorsun ki özgür olamadığını hissediyorsun ve bu, bir baskı yaratıyor sende. Sonra bir gün diyorsun ki, "Ya, artık yeter, değişmelisin." Hani, o değişim, hani, 1 tek olayla, somut olayla gelmedi bana. Bir sürecin sonunda oluştu.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Yani, kümülatif olarak birikti diyorsun. Eee, peki, bu, küçüklükte aile yapın nasıldı? Çok merak ettim.
Tabii. Tabii. Yani, aslında bu süreci yaratan benim aile yapım. Iıı, bunu da tabii, böyle, ımm, eee, b baktıkça f fark ediyorsun, inceledikçe fark ediyorsun. Mesela benim çok dominant bir annem vardı. Iıı, o kadar dominant bir karakterdi ki, eee, sürekli, eee, onun dediklerini yapmak zorunda olduğumu hissettirmişti bana. E, böyle olunca
Hıı. Hı hı. Evet. Mesela nasıl bir dominantlıktı bu? Yani, nasıl hissettin? Eee, çok ödev mi yaptırıyordu? E evi mi? Hani, ne derse o mu oluyordu gerçekten?
Iıı, yani şöyle Yo yo, hay hayır, ödev mödev, eee, ya da öyle bir şey değil. O şöyle, emm, onun bakış açısında, onun ye eee, jenerasyonunun belki de anlayışı ya da onun yetiştirilme tarzı böyleydi, onun, ooo, bence bildiği annelik modeli böyleydi. Şey diyordu mesela kendince: "Sen çocuksun, sen, eee, kendi başına düşünemezsin ki. Ben, sana ne düşüneceğini söyleyebilirim." E, bu da bir süre sonra senin, eee, özgür iradenin olmadığı düşüncesiyle yetişmeni sağlıyor ve, eee, enteresan bi bir şey oldu burada da. Eee, mesela kırılma dedin ya, bu kırılma noktalarından bir tanesinden sö söyleyeceğim sana, ımm, ama <coughs> evet, şöyle, eee, ergenlik döneminde, eee, bunu ergenliğe kadar çocuksun çünkü, fa eee, ne motamot ne söylüyorsa yapıyorsun ama içinde bir öfke biriktiriyorsun. Ergenlik dönemine de korkunç bir isyan bayrağı açıyorsun ya, sonra da çok büyük bir çatışma yaşanıyor nesiller arasında. Eee, ama, eee, bu da şu zamanla onu değiştirdi. Hani, ergenlik beni değiştiren ve büyüten bir süreç belki ama benim büyümemle beraber yaptığının yanlış olduğunu fark ettirmem ve itiraz etmeye başlamam da onu değiştirdi.
Hı hı. Evet. Hıı. Ha, anladım. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, çok istiyorum gerçekten, çok merak ediyorum. Evet? Hı hı. E, tabii. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Birbirinizi değiştirdiniz bir şekilde aslında. E, peki bu bu b bu süreçte diğer, eee, aile fertleri nasıldı? Ya da bir kardeşin var mı? Tek b çocuk musun?
Tabii. Tabii. Tabii, tabii. Evet. Ya, çok ımm, evet, kı ııı, var ama şöyle, benim de annemin tam aksine, eee, çok beni özgür bırakan, seçimlerime çok saygı duyan, çok demokrat bir babam var. Yani, hani, ımm, birbirlerine farklı 2 karakter <chuckles> evet, çok k farklı karakterler ama, ııı, annem çok dominant olduğu için, ııı, babamın, ııı, babamın da ben benim üzerimde çok müdahale hakkı olmadığını varsayıyor. O yüzden, hani, biraz daha onun etkisi ve baskısı daha yüksek hissediliyordu ama en azından, eee, belki şu anda e daha öz güven, e a öz güvenli bir hayat yaşamamda ya da özgür olduğumu bilmemde, haklarımı bilmemde babamın bu, eee, beni destekleyen etkisi vardır diye düşünüyorum, yani. Evet.
Hı hı. <chuckles> Bayağı zıt karakterler gibi gözüküyor. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Peki, eee, bu, ergenlikte annenle bir kavgalarınız oldu mu, çok mu kavga ediyordunuz ya da, eee, hep böyle, bu süreçte baban ne yapıyordu? Ortamı sakinleştirmeye çalışıyor muydu? Yoksa
Tabii. Eee, tabii, o çok, çok sakin, çok böyle, eee, hayata güzel bakan, böyle, insanları sürekli anlamaya çalışan bir yapısı vardı. Annemi de anlamaya çalışıyordu sürekli. O yüzden öfkeli biri değildi, hiç öyle bir karakter olmadı. Sakin bir şekilde ona da, eee, işte, sakin olması gerektiğini, beni anlaması gerektiğini, benim bir birey olduğumu anlatıyordu. Bana da dönüp "Ya, o da senin için endişeleniyor. O da b bir anne. O da senin iyiliğini istiyor. İşte, o yüzden senin adına kararlar veriyor" gibi, eee, konuşuyordu.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Anladım. Peki, mesela, eee, ergenlikten sonra eğitim hayatında da, işte, ailenin bir söz hakkı oldu mu? Annenin özellikle bir söz hakkı oldu mu? Nasıl? Biraz açıklar mısın?
Evet. Tabii, tabii oldu, tabii oldu. Tabii, tabii, tabii, ta tabii. Mesela, ııı, hani, küçükken bu işte, ımm, aaa, senin hayatına çok karışan, ııı, otoriter, aaa, ebeveyn modeli küçükken, ııı, kıyafet seçimini, ııı, dı belirler. Senin hangi yemekleri sevdiğini sormaz çünkü, ııı, neyi yiyeceğini o biliyordur, falan. Bunlar, eee, küçükken yaşayacağın şeyler ama büyüdükçe tabii, mesela, meslek seçimin, işte, hangi üniversiteye gideceğin, işte, eee, gibi gibi şeylere kadar gider. Hatta, işte, eş seçimine kadar da uzanmaya çalışır, hani. Iıı, çünkü yapısı böyledir bu insanın ama, eee, bi bir yere kadar etkilisi oldu bende ama sonrasında dediğim gibi, hani, ergenlikte çok sık kavga ettik falan ama, hani, 1 günde her şey değişti, o başka bir insan oldu, değil. Birbirimize, eee, hatalarımızı fark ettirmeye çalışmaya başladık o süreçte, yani. Evet.
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Anladım. E, peki, bu bu dönemde mesela eğitimde, üniversite seçiminde, emm, annenin bir etkisi oldu mu? Olduysa ne hissettin burada gerçekten?
Tabii, çünkü o çok kötü hissettim çünkü ben ş bir şey duymuştum, ya. Meslek seçimiyle ilgili ş şö eee, bir şey var aslında, hani, çok önemsediğim bir şey var. Eee, yani, insanın hayatı boyunca vereceği en önemli kararlardan bir tanesi olduğunu, ııı, düşünüyorum. Çünkü, eee, kolay değişecek bir şey değil, hani. Yıllar sonra pişman olup değiştiren bir sürü insan var mesleğini ama, hani, eee, yıllar sonra tekrar süreci başa almak ve bir sürü bir sürü bir sürü merhaleyi atlatmak falan, zor şeyler bunlar. Eee, bu yüzden beni çok etkilemiştir. Çünkü şöyle, eee, ç sana ımm, bana pek bir yol bırakmadılar aslında. Dı a bırakmadı, annem için söylüyorum. Dedi ki, "Senin, evimizden şu kadar kilometre uzaklıkta" bir mesafe koymuştu bana, "Şuraya kadar gidebilirsin maksimum." eee, ve, eee, ıh işte, sadece, işte, o i yarıçapa baktığınızda da, işte, 3 4 tane üniversite var orada ve sadece, eee, "Benim istediğim bölümde okuyabilirsin." demişti. Bölümü de söyledi, eee, ha yani, ve "Başka başka türlü göndermem seni", dedi. Göndermeyeceğini biliyordum, onun istediği bölümde okudum. <chuckles> Evet.
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hıı. Hı hı. Peki bu, uuu, özgürlük kayıpları sende nasıl bir, emm, kişilik yarattı diyebilirim? Eee, kendin de haricinde, böyle, daha sessiz bir çocuk muydun? Eee, gülüyor muydun? Emm, neşeli birisi miydin? Çok
Yani. Yo, hiç değil. Yo, yo, hiç değilim. Yo, değildim, yani. Ben, eee, bı eee, babamın da varlığı ve etkisi sayesinde sanırım, eee, her zaman çok öz güvenliydim. Daha, böyle, ımm, diğer yaşıtlarım ve arkadaşlarım arasında daha olgun olmam annem sayesindedir. Çünkü o dediğim gibi, hani, baskıcı ebeveyn ama daha, eee, hayata bakış açımın daha esnek olması, bazı şeylerde kendimin bir birey olduğuma dair kendime verdiğim öz değer, falan, bunlar da babam sayesindeydi. Eee, zordu ama, hani, baktığımda da çok, böyle, şey, trajik bulmuyorum. "Aman, aman başıma neler geldi!" demiyorum. Eee, güzel bir meslek e edindim. Eee, sonra zamanla severek de yaptım ama hayallerimden de vazgeçmedim. Sonrasında ben tekrar b b bir lisans eğitimi aldım. Tekrar yüksek lisans yaptım falan, ama bunlar kendi ekonomik özgürlüğümü kazandıktan sonraydı hep, yani. Eee, evet. Hı hı.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. A! Çok iyi. Hı hı. Peki, bir şey sormak istiyorum. Eee, şimdi, emm, annenin annesi, yani, anneannen, eee, ve deden, eee, buradaki aile ortamı nasıldı? Hatırlıyor musun? Ya da biliyor musun?
Hı hı. Hı hı. Ya, evet, o da işte, böyle, büyütülmüş, yani. Onun anladığı ebeveynlik bu. O o o, o rol ler er ri model aldığı için o da öyle bir anne oldu aslına bakarsan. O yüzden, hani, bu, böyle, kuşaktan kuşağa aktarılan bir şey gibi ama umarım, hani, o zincir bende kırılmıştır diye düşünüyorum. O yüzden ben mesela, ııı, daha, ııı, çocuklarıma karşı saygıyla yaklaşan, onların, ııı, kararlarına çok saygı duyan bir ebeveynim ve, eee, onlar da bunun farkındalar ve şanslı hissettiklerini söylüyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor ve s onlarla bunu paylaşıyorum. Diyorum ki, "Ben, eee, annem tarafından anlaşılmadım ve bu benim için çok büyük bir zorluktu. Aynı şeyleri yapmamak için kendime çok söz vermiştim size yapmamaya çalışıyorum." diyorum.
Hı hı. Hı. Hı hı. Hı hı. A! Güzel. Evet. Hı hı. Evet. Peki, eee, evlilik sürecinde annenin bir, eee, etkisi oldu mu?
Tabii, yani, şöyle oldu: Iıı, daha önceki ilişkilerimde ya da işte evlenme isteklerimde hep, böyle, işte, kırmızı bayraklar, retler, işte, itirazlar ya da bana dikte ettiği, yıllarca ben büyürken, bir, işte, model var, bir prototip yaratıyor ve de diyor ki: İşte, "Şu, şu, şu özelliklerde birisi olursa onaylarım yoksa onaylamam." falan gibi bir şey var. Bu eee, da tabii senin, eee, ilişki seçiminde daha çok onun söylediği modelin tam aksi özelliklere sahip insanlardan hoşlanmanı sağlıyor, uzun süre boyunca. Fakat sonra işte çok enteresan, bilinçaltı kötü bir şey yani, ımm, bu aktarım da kötü bir şey. Sonra bir bakıyorsun ki dönüp dolaşıp aslında onun, aaa, onaylayacağı kişiyle evlenmişsin. <laughs> Öyle birini bulmuşsun, falan. Ya, aslında şans değil, şey, biraz zamanla beraber sende olgunlaşınca aslında onun, eee, bahsettiği özelliklerin ak aklıselim şeyler olabileceğini de, iii, anlıyorsun gibi. Çünkü ailen her ne kadar baskıcı da olsa ya da, işte, eski kafalı da olsa seni korumak istiyor, seni düşünüyor. O yüzden senin için iyi şeyler diliyor o, eee, özünde. Hani, eee, istediği şeyler de, ımm, bakıldığında, hani, iyi karakter, işte ne bileyim, şöyle, işte, bir aile yapısı, ııı, düzgün bir aile yapısı olan, falan filan şeylerdi. Öyle bir tesadüf denk geldi, yani.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. Evet. <chuckles> Şans mı? Artık... ııı Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. E, tabii. E, tabii. E, tabii. Hı hı. Anladım. Peki, emm, işte bu dönemlerde, bu kavga, belki ergenlik dönemlerinde sürekli kendini açıklamak zorunda hissediyor muydun? Annene karşı ya da babana karşı ya da arkadaşlarına karşı? Eğer, hani, açıklamak zorunda hissediyorsan kendini, yani, kendin olduğunu açıklamak zorunda, yani, kendi kimliğini, eee, bu sana nası ne hissettiriyordu?
Hıı. Hı hı. Yo, açıklamak zorunda hiç hissetmedim. Eee, şimdi düşünüyorum. Şöyle, eee, be çok baskıcı bir a e ebeveyniniz varsa bir süre onunla o bağı kurmak için uğraşırsınız, kuramayacağınızı çok erken fark edersiniz ve pes edersiniz. Eee, onun sizi, ııı, sandığı kişi olduğunuzu sanmasına devam etmesini istersiniz çünkü bu çatışmayı önler ve krizi önler. O sizi biris birisi sanar ama a siz gerçek kimliğinizi ondan gizlersiniz ama bu sadece bir ebeveyn için geçerli. Yani, diğerine olabildiğince açıksınızdır. Eee, onu kırmamak ve üzmemek için her şeyi yaparsınız çünkü çok değerlidir sizin gözünüzde ama bir diğer ebeveynle biraz mesafe oluşur kendiliğinden ve onun eee, la beraber çı çatışmadan kaçarsınız onunla aynı ortamdayken.
Evet. Hı hı. Hıı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Anladım. Anladım. Peki, burada artık, hani, emm, en sonunda bir bam yerine geldik ve, emm, kendini süper egondan bahsettin ilk başta. E, bu, bu durumdan kendini nasıl çıkardın?
Hı hı. Hı hı. Ya, dediğim gibi kolay olmadı. Çünkü, şey, ben, bunu çok uzun zamandır fark ediyordum. İşte, bakıyorum, diyorum ki: "Şimdi el âlem ne der?" eee, mottosuyla büyütülürsen sürekli, eee, her adımında, her davranışında. Eee, hiç böyle değilim aslında ben özgür ruhlu, işte, eee, biriyim falan filan demene rağmen bir bir de bakıyorsun ki aslında, işte, eee, e ufacık bir şeyde, "Acaba komşular ne der?" Ya da, işte, başka bir şeyde, "A, iş arkadaşlarım bu konuda yanlış anlar mı?" falan düşünceleri beyninde dolaşmaya başlamış. Bu, bu da bir süre sonra fark, dö dönüp baktığında rahatsız edici oluyor. İşte, bunu fark etmek, eee, bununla ilgili çalışmalar yapmak, eee, geçmişinle bir barışmak, insanları anlamak, çünkü ebeveynlerin dediğim gibi seni, eee, senin için iyi şeyler diliyorlar aslında ve kendi varoluş şartları onları böyle yapmış. Eee, bunlar etkili oldu bende.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Peki, buradaki te tavsiyelerin ne, ne gibi, eee, metotlar denedin?
Yani, şöyle, eee, öfke bir şeyi çözmüyor. Önce öfkeli olmayacaksın. Sa ken senin y geçmişine, aaa, yaşanmışlıklarına, travmalarına bir anlayışla dönüp s böyle aklıselim bakman lazım. Yani, bu insan niye böyle yaptı? Beni seviyor muydu? Bana karşı duygusu neydi? Ne yapmak istiyordu? Korumak istiyordu beni. Metodu doğru muydu? Çok yanlıştı ama, hani, bu, benim, eee, değersiz olduğumu göstermez. Ya, acıların çocuğu modundan biraz çıkmak lazım. Hani, böyle, kendine acımamak lazım yani.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Eee, yani harekete geçmek önemli diyorsun artık belli bir noktadan sonrasında.
Kesinlikle önemli, kesinlikle önemli. Değerli olduğunu bileceksin, seninle, eee, seni mutlu eden arkadaşlarınla vakit geçireceksin, iyi ortamlarda olacaksın ve o hataları sen sonraki jenerasyona, eee, aktarmamak için bol okuyacaksın. Eee, kendini birazcık şımartacaksın, böyle, işte, yürüyüşler, meditasyon, böyle, güzel şeylerle ödüllendireceksin, değerli olduğunu sürekli kendine fark ettireceksin.
Hı hı. Hı hı. Gerçekten güzel, en azından, yani, en azından derken şöyle: Kendinin, eee, nasıl bir, eee, bir birey olduğunu fark edip, eee, kendini sevmeye başlamışsın. Gerçi küçüklüğünden de sevmeye başlamışsındır ama saygı duymak aslında birazcık daha farklı oluyor, ne dersin?
Tabii. Yani, kesinlikle öyle. Çünkü bilinçaltın, eee, özellikle 0-6 yaş arasında öz saygını oluştururken sana karşı, eee, gösterilen davranışları bir çerçeveye oturtuyor. Bu, benim oradaki en büyük şansım babamın bana karşı çok saygılı, çok derin bir saygıyla yaklaşmasıydı. Yani, o benim benim için bi bir şanstı gerçekten.
Evet. Hı hı. Gayet güzel. Gerçekten güzel. Gerçekten güzel. Bugün gerçekten, eee, çok güzel bilgiler verdin. Çok güzel bir sohbet oldu benim için. Eee, çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum.
Görüşmek dileğiyle.
Görüşürüz.